Temen aku tuh sampe itu, milihin cabe-cabenya itu, wah, aku tau, wah itu jangan dibuang, kasih aja ke aku gitu, udah dikasih aku, aku, woh, dengan semangat aku menerimanya, karena ya
<laughs> Dengan senang hati menerima ya karena memang suka.
ya karena aku suka banget sih emang, mhm.
Mmm, kalau sambal terasi itu, sambal terasi suka enggak?
Sambel terasinya aku suka, lumayan suka, tapi yang mateng ya, kalo yang mentah aku enggak suka.
Mhm, biasanya kenapa tuh enggak suka yang mentah?
Baunya sih. Aroma iya aroma terasinya kan menyengat banget.
Menempel.